День для меня- это когда я делаю что-нибудь только, ну, для себя, а не для других. Вот так как-то банально звучит, да, но <chuckles>
Мгм. Та. Мгм. Ну, обычно всё для других?
обычно у меня с этим проблемы, да! То есть мне не удаётся. <laughs> Да, ну, вот это вот, наверное, весь у всех такой вот, э, это бич семейного человека, когда <laughs>
Ага. То есть альтруизм подтачивает. Мгм. А, вот кто всему виной, как бы. Вот пастор, который осветил ваш союз.
<laughs> Да-да-да, всё в семью, всё в семью. И на самом деле, ну, м, действительно, даже не то, что, м, как-то ф м физически сложно выкроить это время-то для себя, а сложно вот морально себе позволить, а, отстраниться.
Мгм. Мгм. Так. Ага. Чувство вины? Чувство вины. Что не что не додашь, что не додашь кому-то.
Да, отстраниться от всех. Мгм. 100 %, да да. В вот такое вот как-то вот, а а а вдруг, если а если я вот уйду из дома, а кто ж там дитятко-то моё покормит? Ну, покормит, ну, а как же покормит? Ну, какими-то хлопьями, и вот это начинается.
Мгм. М-да. Так, так. А вдруг дитятке понравится? Как бы, что я потом буду делать, как бы, да, ну да!
А вдруг дитятке хлопья понравятся! <laughs> Так что да, вот эти вот все, м, вещи и, м, такое, может, ну, недоверие
Мгм. Мгм. Так.
к другим людям, которые могут позаботиться о моих близких, ам
Э, ну, мгм. То есть, ну, это, ну, эт ну, это, ну ну, это не позволяет выделить время для себя, вот это, ментально отключиться. А вот всё же, когда удается? Вот что что это за день такой? То есть, как он начинается?
так скажем, делает. Да, время. Вот когда вот я когда вот мне всё-таки удаётся на всех забить и вот просто вот уже заставить выйти себя из дома
Так. Мгм. Мгм.